हाँ जी, तो आजकल ना मैं एक बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रही हूँ। जिसमें समस्या ये है कि मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा, पा रही हूँ और लक्ष्य इस वज़ह से नहीं पा, पा रही हूँ कि मतलब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे परिवार वाले इसके खिलाफ़ हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जैसा कि मैं अपने लक्ष्य में कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ और करना चाहती हूँ लेकिन मेरे अ, जो माता-पिता हैं वो थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिए हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना है। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने लक्ष्य की ओर जा सकूँ और अपने माता-पिता को भी समझा सकूँ कि नहीं मुझे मतलब वो चीज़ें नहीं करनी है जो आप चाह रहे हो। मुझे अपने हिसाब से काम करना है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको हासिल करना चाहती हूँ लेकिन कहीं न कहीं मतलब लोग मेरे ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है, जो हमने जो हम चाह रहे हैं वही करना होगा। तो मैं जा आपसे जानना चाहती हूँ मैं ऐसा क्या करूँ कि इन समस्याओं से बाहर निकल सकूँ? आप मुझे कुछ अच्छा सुझाव दो ताकि मैं अपने लक्ष्य को भी पा सकूँ।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
हुँ। जी। बिल्कुल, मैं इसमें आपकी जो है पूरी सहायता करूँगा और मैं आपकी समस्या जो है वो कुछ हद तक समझ भी पा रहा हूँ, जैसे कि काफ़ी जो है लक्ष्य को लेकर जब हमें कुछ करना होता है, तो नियंत्रण ही हमें उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और जब परिवर्तन आ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। मैं आपसे जो है इस विषय में कुछ सवाल जो है करना चाहूँगा ताकि जो है आपकी समस्या को जो है मैं और अच्छे से जान सकूँ। तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपके लक्ष्य जो है, अभी क्या है? मतलब अभी आपके वर्तमान में लक्ष्य क्या छ है?
जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, तो मतलब वर्तमान में जो मेरे लक्ष्य हैं, वो मैं चाहती हूँ मॉडलिंग करना, लेकिन कहीं न कहीं होता नहीं है कि मेरे म माता-पिता हैं वो इन चीज़ों के खिलाफ़ हैं। वो नहीं चाहते वो चाहते हैं कि मैं एक मतलब स्टडी करूँ उसके बाद से एक अच्छी नौकरी पा जाऊँ ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं कि जैसा मतलब आजकल के माता-पिता सोचते हैं कि एक जो हमारा भविष्य होता है वो सुरक्षित हो जाए, वो सोचते हैं मतलब उनको लगता है कि इसमें कोई अ, आगे नहीं जा सकता है इसमें कोई करियर नहीं है लेकिन एक तरह से कह सकता सकती हूँ ना मेरा जो कह सकती हूँ रुचि इन्हीं चीज़ों में है और मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ कि जो माता-पिता कह रहे हैं कि मैं पूरे मतलब मैं अ, एक जॉब की तैयारी करूँ, उसके बाद से फिर जॉब मिले मैं 9 घंटे जाके वहाँ पे बैठी रहूँ ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं एक अच्छा, सुंदर, आकर्षक अ, आकर्षक वाली अ अ, जीवन जिऊँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे होते हो, अच्छी जगह घूम रहे होते, तो मतलब मेरे सपने तो ये हैं और यही मेरा लक्ष्य भी है। लेकिन उनको कहीं न कहीं इसमें अच्छा नहीं लगता उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे? मतलब जैसे होता है कि लोग जो मॉडल होते हैं, उनको अलग नज़र से देखते हैं और फिर हमारे अ, अड़ोस-पड़ोस वाले क्या कहेंगे? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? उनको ये चीज़ें लगती है और इसीलिए वो मुझे इन चीज़ों को करने से मना कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ वही करना है। तो मतलब एक ऐसा कह सकते हैं एक माहौल बना है कि जिसमें मैं परिवर्तन और अपने लक्ष्य के बीच में बहुत ज़्यादा फँसी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए? इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ आपके पास और मैं चाहती हूँ आप मुझे इन सारी समस्याओं से बाहर निकालें।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
उ, जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, मैं जो है समझ पा रहा हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है और जो है कहाँ समस्या बन पा रही है थोड़ी-थोड़ी। क्या आप मुझे एक चीज़ और बता सकती हैं कि अभी वर्तमान में जो है आप किस तरह के बदलाव का सामना मतलब कर रही हैं, ऐसा क्या बदलाव या ऐसा क्या परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है आपको वर्तमान के समय में?
जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी तो अ, मैं कह सकती हूँ ना कि वर्तमान समय में जो मेरे अ, परिवार वाले हैं मेरे माता-पिता हैं उनका जो है ना अ, कह सकते हैं एक तरह से उनका माइंड एकदम से बदल गया है मतलब पहले मुझे लगता था ना कि वो मेरी बात मानते हैं लेकिन अभी मैं अचानक से देख रही हूँ कि जब से मैंने ये बात छेड़ दी है कि मुझे अ, मॉडलिंग करना है तो उनको मतलब एक तरह से होता है कि अजीब-सा अ, व्यवहार कर रहे हैं कि उनको मतलब हर चीज़ में मुझे रोकना-टोकना घर से बाहर नहीं निकलने देना। इन सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ रहा है और पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था वो मतलब मुझे कभी भी रोकते नहीं थे कि आपको बाहर नहीं जाना है यहाँ नहीं जाना है इनसे बात नहीं करनी है। अब मतलब वो हर चीज़ के खिलाफ हैं और यहाँ तक कि मुझे अ, ये भी मना करते हैं कि आपको सोशल मीडिया का भी यूज़ नहीं ज़्यादा करना है क्योंकि मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया को ही ज़्यादा देख के ये सारी चीज़ें आपके मन में ख्याल आ रहीं है। तो मतलब ये सारी जो है परिस्थिति बन चुकी है कि मतलब मुझे हर बात में रोका-टोका जा रहा है और जो कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि एक होता है ना कि कोई हर बात में रोक-टोके तो मतलब अजीब-सा अ, एक माहौल बन जाता है घर में भी और आपके दिमाग में भी एक अजीब तरह से कसमस कश्मकश चल रही होती है। और मतलब वही स्थिति मेरे साथ भी है कि मैं अजीब से कश्मकश में फँसी हुई हूँ। कभी-कभी ऐसा भी लगता है ना कि जो माता-पिता कह रहे हैं सही है, लेकिन मतलब जो कह रहे हैं सही तो है लेकिन उसमें मेरा मन ही नहीं लगता है एक तरह से मेरी रुचि नहीं है उसमें और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं वो करती हूँ तो मैं उसमें सफल हो पाऊँगी। और मुझे ये लगता है कि जो मेरी इच्छा है जिसमें मेरे रुचि है अगर वो मैं करूँ तो उसमें मैं ज़रूर कुछ न कुछ कर लूँगी तो यही सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब मैं फँसी हुई और वो ऐसा बदलाव चाहते हैं जो मैं करना नहीं चाहती हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ वो नहीं मान रहे हैं। तो मैं मतलब यही सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं फँसी हुई हूँ। जी।
हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। जो है काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है क्योंकि रोकना-टोकना देखिए पसंद तो बिल्कुल नहीं होता है। इंसानी जो जीवन है वो एक ही तो जीवन मनुष्य को जो है वो मिलता है। अ अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि आपके पास अभी कितना समय और कितना मतलब संसाधन है, जैसे होता है ना कि अभी मेरे पे इतना समय है उस चीज़ को करने के लिए और मेरे पे ये-ये चीज़ें हैं। मतलब ये-ये मुरे मेरे पे पर्याप्त संसाधन है उस चीज़ को करने के लिए जो मैं जो है अपने लक्ष्य की तरफ के लिए ऐसा कुछ अगर आप मुझे बता सकें थोड़ा?
जी। मैं बिल्कुल बता रही हूँ आपको मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे पास समय अभी जैसा कि है कि अभी मेरे पास 1-2 साल का समय है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं ना 1-2 साल तो सीखने में ही लग जाता है।
हुँ, हुँ।
तो मतलब मेरे पास 2 साल का तो समय है और कहीं न कहीं कह सकते हैं मेरे पास संसाधन भी हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे एक अ, गैजेट्स हैं जैसे कि फोन, लैपटॉप ये सारी चीज़ें। तो मतलब मैं इन चीज़ों को तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो बदलाव नहीं देखना चाह रही हूँ, वो मेरे माता-पिता हैं। वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हैं क्योंकि जहाँ की जहाँ तक मैंने बताया ना कि उनको ये सारी चीज़ें पसंद भी नहीं हैं और कहीं न कहीं वो लोगों के बारे में भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो मैं उनको समझाती भी हूँ कि लोगों से आपको क्या मतलब है? आपका मतलब आपको म मेरे बारे में सोचना है कि लोगों के बारे में सोचना है? आपके पास लोग थोड़ी आएँगे आपकी हेल्प करने ये सारी चीज़ें लेकिन मतलब वो कहते हैं कि नहीं समाज में रहना है तो ये सारी चीज़ें देखना भी है और हम जहाँ से रहते हैं जिससे उम, अ, कह सकते हैं जैसे जगह पे रहते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं कि मतलब लोग अपनी बेटियों को मॉडलिंग कराएँ ये सारी चीज़ें क्योंकि वहाँ अच्छा नहीं समझा जाता है, कहीं न कहीं अभी भी जो लोगों की सोच है वो कहीं न कहीं पीछे है मतलब इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते, लेकिन मतलब मुझे भी ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं मैं कहती हूँ नहीं मुझे करना है, क्योंकि मेरा उसमें मन नहीं लग रहा है जो आप कह रहे हो उस मतलब वो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं ये चीज़ें करूँ कि ना करूँ?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ।
अगर आप वो कराते हो तो मैं बिल्कुल भी उसमें अच्छा नहीं कर पाऊँगी और कहीं न कहीं इसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं इन चीज़ों को मतलब मन से करती हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है मुझे यही करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसका मैं सामना कर रही हूँ, एक कश्मकश में फँसी हुई हूँ कि अ, माता-पिता की बात मानूँ? या फिर जिसमें मेरी रुचि है वो करूँ? तो मतलब कहीं न कहीं ज माता-पिता भी चाहते हैं मेरे अंदर परिवर्तन कराना कि नहीं आपको ये करना है और मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जो मेरा रुचि है मुझे वो करना है तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए मैं आपके पास आई हूँ और मैं चाहती हूँ आप मुझे एक अच्छा सुझाव दें ताकि मैं इन स्थिति से बाहर निकल सकूँ।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल मैं जो है काफ़ी हद तक समस्या आपकी समझ गया हूँ। अच्छा अगर मेरे को एक छोटे-से सवाल का और उत्तर चाहिए कि जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती जो है माता-पिता या आपको क्या लगती है सबसे बड़ी चुनौती? आपके माता-पिता हैं या एक पल को वो मान जाएँगे और समाज सबसे बड़ी चुनौती है? या फिर कोई और जो है सबसे बड़ी चुनौती आपके बीच में बन रही है? याद रखिए यहाँ मैं आपसे जो सवाल है वो सबसे बड़ी चुनौती का कर रहा हूँ, तो उसके विषय में जो है आप मुझे थोड़ा बताइए।
जी, जी। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। तो मैं अ, मुझे जहाँ तक लगता है, कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मेरे माता-पिता हैं क्योंकि अगर माता-पिता मान जाते हैं तो समाज से उन्हें कुछ नहीं लेना-देना चाहिए, क्योंकि समाज उनके पास नहीं आएगा उनकी मतलब किसी भी समस्या का समाधान समाज नहीं करेगा, उनका अपना ही कोई करेगा तो मुझे भी यही लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है माता-पिता हैं। समाज को तो माता-पिता देख लेंगे बाद में अ, तो अ, मेन समस्या है कि माता-पिता इस से सामना कैसे करूँ? अगर मैं ख़ुद अपने मन से करती हूँ तो भी कहीं न कहीं दिक्कत है इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे माता-पिता मान जाएँ और मैं उनकी स्वेच्छा से ये चीज़ें करूँ। जी।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, मैं काफ़ी जो हद तक आपकी समस्या और परेशानी समझ गया हूँ, देखिए मेरी तरफ़ से आपके लिए कुछ सुझाव हैं, और यदि आप उन पे जो है थोड़ा गौर करेंगी या उनकी तरफ़ जो है थोड़ा ध्यान देंगी तो निश्चिंत ही मुझे लगता है कि आपकी समस्या जो है वो हल हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो आप घबराइए नहीं, ठीक है? ऐसा जो है वो चलता रहता है अक्सर ये जो है, ऐसी चीज़ें जो होती रहती हैं, तो देखिये घबराइए नहीं, शांत रहिए और देखिए, जो आपका लक्ष्य है छोटे हिस्सों में बाँटकर छोटे कदम लें। देखिए, एकदम से जा कर जब आप कहेंगी कि मुझे मॉडलिंग करनी है या मुझे जाना है तो देखिए वहाँ कहीं न कहीं जो है थोड़ा दिक्कत कि परेशानी आपको हो सकती है। सब छोटे लक्ष्य और छोटे कदम से मेरा मतलब जो है कि छोटे हिस्सों में मतलब जैसे कि कई बार ऐसा होता है न कि, जब मॉडलिंग के लिए हम कोई घर में ही जो है उन्हें वीडियो वग़ैरह बना के भेजते हैं, कोई हम ए एक्ट परफ़ॉर्म करके भेजते हैं तो वहाँ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उसके भी हमें पैसे मिलते हैं। तो ऐसे आप छोटे-छोटे हिस्सों में जब आप काम करेंगी तो आपको जो है वो थोड़ा-बहुत जो है एक्सपीरियंस कह लीजिए या थोड़ा अनुभव भी जो है आपको होगा, और छोटे-छोटे कदम लेकर आप और उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएँगी और आगे बढ़ सकेंगी। और देखिए, लचीली योजना बनाकर जो है प्राथमिकताएँ मतलब समयोजित करें, जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाऊँ तो देखिए, कुछ ऐसी योजना पर भी ऐसा योजना भी साथ में रखिये जो थोड़ा-बहुत मतलब आप खींच सकती हैं जैसे कि, यदि आज काम नहीं हुआ या फिर ये चीज़ अगर आज मॉडलिंग नहीं हो रही तो आज मैं कोई और काम कर सकती हूँ। इससे क्या होगा कि घर वालों को ये भी लगेगा कि हाँ, कुछ न कुछ जो है वो चल रहा है मॉडलिंग के अलावा, तो उससे जो है, उनमें भी थोड़ा जो है हृदय परिवर्तन जो है होने की संभावना रहेगी और साथ ही में एक रुटीन आप ज़रूर बना के रखिए कि देखिए जब आप जब भी आप ये सारे काम करेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन-सा जो काम है वो मेरे लिए सही पड़ रहा है, मॉडलिंग के साथ-साथ या फिर कौन-सा काम जो है वो सही नहीं पड़ रहा है, और जिससे प्रगति हो रही है उस पर भी ध्यान दीजिये। और सबसे ज़रूरी अगर आपका कोई समर्थन है, कोई आपका दोस्त है या कोई आप ऐसा जिससे आप जो है अपनी बातें जो है साझा कर सकती हैं या वो आपकी मदद कर सकती हैं, तो उनसे भी जो है वो बात कीजिए, परंतु उनसे उतनी ही बात कीजिए, उतना ही समर्थन लीजिए जितनी आवश्यकता हो। अत्याधिक जो अब आप सम जो है उनसे समर्थन लेंगी तो कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास जो है वो भी डगमगा सकता है और मेरा मानना ये है यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और साथ ही थोड़ा जो है, थोड़ा दिमाग को शाँत भी रखिए आप मेरा मानना है ये सब करेंगी तो निश्चिंत ही आपकी जो है वो समस्या जो है हल हो सकेगी। उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई साझा जो है वो आपके जो है काम आएगी।
उ, हुँ। अ, जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया और मैं अभी काफ़ी अच्छा महसूस कर पा रही हूँ, और मुझे भी लगता है जो भी आपने बताया मैं उसको फ़ॉलो करूँगी तो मेरे माता-पिता ज़रूर मान जाएँगे और मैं अपने लक्ष्य को पा पाऊँगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सुझाव देने के लिए। धन्यवाद।
हुँ, हुँ।